อ๋อ คือมีเด็กชังกับเด็กโปรด ก็คือว่า มีเด็กที่อาจจะ เอ่อ มีความ มีความรู้สึกอาจจะเอนเอียงมาทางนี้หน่อยใช่ไหมครับ?
ค่ะ ใช่ ๆ แล้วบังเอิญน่ะช่วง ม.4 อะค่ะ เราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับคุณครูเลยนะ เราเอาออกจากชื่นชมคุณครูด้วย เพราะว่าเราก็ตั้งใจเรียนวิชาเขามาก ๆ เลยจนเราได้คะแนนดีมาก ๆ เช่นกัน ใช่ไหม อือ แต่พอขึ้น ม.5 ม.6 เนี่ย พอเขามาเป็นครูประจำชั้น แล้วเขามี เขาเหมือนเลข เลือก เลือกเด็ก เด็กโปรดแล้วกันค่ะ ลูกรักอะ เขาเรียกว่าลูกรักอะเนาะ เขาก็ เขาก็จะมีของเขาอยู่ประมาณ 2 คน ที่เหมือนแบบว่าคอยให้จดชื่อเพื่อนที่คุย คอยให้เก็บการบ้าน คอยให้เหมือนประสานงาน อะไรอย่างเงี้ย
เออ ๆ อา ครับ อืม ใช่ครับ อา อืม ครับ เออ ๆ ๆ ๆ อืม อือ ๆ ๆ คือทำหน้าที่เป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณครูท่านนั้น อา ๆ ครับ
ใช่เลย ใช่เลย แล้วบังเอิญอีกค่ะ เราเนี่ยดันมีเรื่องบาดหมางกับลูกรักของเขาเนี่ย 1 ในนั้น
อา อ๋อ โอ้โฮ คือคุณไปมีปัญหาส่วนตัวใช่ไหมครับ? ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียน
อืม อืม ไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวอะไรเลย ก็เด็กทะเลาะกันน่ะ เออ เด็กทะเลาะกันเฉย ๆ อะ ซึ่งมันทำให้เรากลายเป็นลูกชังของคุณครูไปในทันทีเลย
โอ้โฮ ครับ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ อ๋อ คือด้วยความที่ ที่เขา หรือคือเรามีปัญหากับมือ มือซ้ายหรือมือขวาของคุณครูท่านนั้นใช่ไหมครับ? เออ มันเป็นเรื่องที่ อืม
อือ ใช่ แล้ว แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตกนรกเลยตอน ม.5 และ ม.6 เพราะว่าคุณครูเนี่ย คือ คือตอนเด็ก ๆ เราก็จะมีแก๊งของเราอะ ถูกไหมคะ แก๊งที่เราเหมือนแบบชอบไปอยู่ด้วย ต ถ้าเกิดว่านั่งในห้องเนี่ย เราก็อยากนั่งกับแก๊งเราอะ เราไม่ได้อยากไปนั่งกับแก๊งอื่นน่ะ อือฮึ อา ใช่ ๆ ก็วัยรุ่นน่ะนะคะ ครูท่านเนี้ย พอรู้ว่าเราอะทะเลาะกับลูกรักเขาอะ เขาก็จับเราออกจากก๊กหมู่ของเราอะ ไปนั่งอยู่กับเด็กที่เข้าใหม่อย่างเงี้ย เป็นต้น เออ แล้ว
เออ ครับ อือ ใช่ครับ อา อ๋อ เป็นก๊ก เป็นหมู่ เป็นเหล่าใช่ไหมครับ? เออ ๆ เออ ใช่ ตามภาษาวัยรุ่น เออ อืม อืม ๆ ๆ อือ คือมีการแยกคุณออกไปใช่ไหมครับ? เออ
อือ ใช่ แล้วอีกอย่างเนี่ย ก็เหมือนแบบจับเราอะไปนั่งอยู่กับแบบมุมอับของห้อง ที่เหมือนแบบลมก็ไม่ถึง พัดลมก็ไม่ถึง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ทั้ง ๆ ที่คนอื่นเนี่ยเลือกนั่งเองได้
อ๋อ โอ้โฮ ครับ

ก็คือคุณครูคนที่จะเริ่มมาสอนภาษาฝรั่งเศสของเราเนี่ย ตอน ม. 4 เนี่ย เราอะไม่ได้เขาเป็นครูประจำชั้นหรอกค่ะ เราก็จะได้ครูเขาเนี่ยมาสอนฝรั่งเศสพื้นฐาน หมายถึงฝรั่งเศส 1 ฝรั่งเศส 2 อะไรก็ว่าไป ใช่ไหม
อืม อืม อืม อา ๆ ๆ อ๋อ เพราะเนื่องจากว่า คุณเลือกแผนการเรียนเป็นแผนฝรั่งเศส ก็เลยมีโอกาสทำให้คุณน่ะครับ ได้เจอกับคุณครูท่านนี้ เออ ๆ น่าติดตามมากเลยครับ แล้วเป็นยังไงต่อ?
ใช่ ใช่ อา แล้วเราเนี่ยก็ดันเหมือนแบบชอบครูเขา เพราะว่าด้วย ด้วยจากเขาสอนภาษาแบบที่เราเพิ่งเคยเจออะเนาะ อา เบ เซ เด อะไรของเราไป แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย! ครูเก่งจังเลยอะ ครูน่ารักจังเลย อ่า เราก็วัยเด็กอะ เราก็เหมือนแบบชื่นชมเขาอยู่ในใจ แล้วเราก็ตั้งใจเรียนวิชานี้มากเลย เพราะเรารู้สึกว่า อ๋อ วิชานี้ มันเป็นวิชาหลักของสาย ถ้าเราทำคะแนนได้ดีอะ เออ เราก็จะคะแนน เขาเรียกว่าอะไร เกรดชะนี เกรดเฉลี่ยมวลรวมอะ มันจะดีไปหมดเลยไง เพราะมันเป็นวิชาหลัก
อือ อ๋อ ครับ อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ อืม ครับ อืม เอ๊ ครับ เออ ๆ ๆ เออ เออ ๆ ๆ เพราะว่ายิ่งเป็นวิชาหลักของ ล ห้องที่คุณเลือกเรียนด้วย ใช่ไหมครับ เอ๊ะ แต่จากที่ฟังดูแล้วเนี่ยมัน มันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ในตอนแรกที่คุณก็มี มีความรู้สึกดี ๆ กับคุณครู แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ?
ใช่ อือ มัน มัน มัน มัน ใช่ มันดีเลยแหละตอน ม. 4 อะ เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเรียนกับเขายังไงล่ะคะ แล้วเราก็ตั้งใจเรียนจน โอ้โฮ เราได้เกรดดีมากเลย ตอน ม. 4 อะ แล้วมันก็ดันมีความจำเป็นค่ะ ที่ครูคนนี้จะต้องอยู่กับเราไปแบบ 3 ปีเลย ม. 4 ม. 5 ม. 6 อา จุดเปลี่ยนมันคือตอนช่วง ม. 5 ม. 6 เนี่ยล่ะค่ะ ที่เราอะ เออ ได้เขามาเป็นครูประจำชั้นค่ะ
เออ เออ อืม อืม ครับ อา อา ครับผม อืม ม. 5 ม. 6 เกิดอะไรขึ้นครับ?

อืม ครูคนเนี้ยจำได้ชัดเจนในความทรงจำเลยแหละค่ะ คืออันเนี้ยเราจะต้องบอกว่า คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจำคุณครูได้ในระดับที่แบบ อืม ซึ้งอะเนาะ ครูให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของเราตรงข้ามค่ะ <chuckles>
อา ครับ เออ เออ เออ ๆ ๆ เออ อันนี้เริ่มได้อยาก น่าฟังมาก ๆ เลยครับ อย่างงี้ช่วยเล่าหน่อยครับว่าย้อนกลับไปไกลไหม? ครับกับครูท่านนี้
ย้อนกลับไปสมัยที่เรียนมัธยมปลายเลยแหละค่ะ <chuckles> ใช่ ใช่ คือครูท่านเนี้ยทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบว่า เขาพรากชีวิตวัยมัธยมปลายอันสดใสของเราไปเลยแหละค่ะ <chuckles> ดูเศร้าอะเนาะ <chuckles> ใช่ ก็
เออ มัธยมปลายครับ <sighs> อืม อ้าว อ้าว เฮ้ย ฟังแล้วดู ดู ๆ ๆ ไม่ใช่เรื่อง เอ่อ ไม่ใช่เรื่องดีเลยอะครับ คือเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ?
คือเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย มักจะจำคุณครูได้ในฐานะฮีโร ในฐานะแม่พิมพ์ ในฐานะอะไรก็แล้วแต่อะนะคะ แต่สำหรับครูคนเนี้ย เราดันจดจำเขาในด้านที่ไม่ดีเนี่ยแหละ มันเลยยังจำได้ถึงทุกวันนี้เพราะมันฝังใจไง อืม
อา เออ ครับ อืม ครับ อา พอจะเล่าเป็นเหตุการณ์ได้ไหมครับ ว่าตอนนั้นครูท่านนั้นทำอะไรกับคุณ?
<laughs> ก็คือสมัยที่เราอะ ชุ เข้า เข้าช่วง ม.4 ใช่ไหมคะ มันจะต้องเป็นช่วงเลือกสายเนาะ ว่าเราจะไปอยู่สายไหน อ้อ มันจะเป็น
อืม เลือกสาย เลือกแผนการเรียนใช่ไหมครับ? เออ ๆ ๆ
อา ใช่ ว่าเราจะไปอยู่สายศิลป์คำนวณ หรือว่าสายศิลป์ภาษาสมัยนั้นน่ะนะคะ มันไม่ได้แบบมีหลากหลายเท่า เท่าปัจจุบันเนี้ย อืม เสร็จทีนี้เราก็เป็นพวกไม่ชอบมนุษย์ เกลียดมนุษย์เลขอะเนาะ เราก็เลยไปสายศิลป์ภาษาค่ะ แล้วเราก็ เออ เหมือนอย่างที่ทราบกันน่ะนะคะ เพราะว่าพอเราเปลี่ยนสายเนี่ย ทุกคนเนี่ยก็จะเหมือนไม่มีพื้นฐานอยู่แล้ว บังเอิญเนี่ย โรงเรียนเราเนี่ยมันเป็นศิลป์ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสค่ะ
ครับ อืม อือ ๆ ๆ อ๋อ ครับ เออ อืม ครับ

อ๋อ เออ ๆ ๆ ก็เหมือนกับว่า จากเดิมทีเนาะ คุณก็มีความสุขทั้ง ๆ ที่มันเป็นวิชาหลักด้วยใช่ไหมครับ? ก็มีความสุขจากการเรียน แต่กลายเป็นว่า พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้ว ครูท่านนี้ ก็คือ ก็คือกลายเป็นภาพจำของคุณมาถึงทุกวันนี้เลยไหมครับ?
อือ ภาพที่ไม่ดี อย่างแบบเหตุการณ์ ที่แบบพีกที่สุดเลยนะ ที่แย่ที่สุด ที่เราแบบไม่อยากจะแบบเคารพครูคนนี้อีกเลยนะ คือ เขา เขาอะรู้ว่า เรามีน้องสาวที่เรียนที่โรงเรียนเดียวกัน แต่คนละระดับชั้นอะนะคะ เขาก็เหมือนตามไปหาเรื่องน้องเราด้วย ซึ่งเราก็รู้สึกว่า เฮ้ย ทำไมอะ มัน มันดูไม่แยกแยะเลยนะ มันดูแย่ไปหมดเลยอะ
เออ ครับ เออ ๆ ๆ เกิดอะไรขึ้นครับ? อา ฮะ เออ อา คือ น้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับ? น้องของคุณน่ะ เออ
ใช่ แล้วก็คือ คือคุณน่ะเป็นคุณครูไง คุณก็ไม่ควรที่จะทำแบบนี้ คุณเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา ต้องเยอะมากเลยอะ แล้วคุณเคยรู้ใช่ไหม ว่าตอนก่อนเริ่น เริ่มเรียนเนี่ย เราจะมีชั่วโมงหนึ่ง เขา เขาเรียกว่าชั่วโมง homeroom อะนะ แต่ว่า อา ที่ ที่โรงเรียนเรา จะเรียกว่า ชั่วโมงจริยธรรม <chuckles> อา เขาก็ เขาก็เอาเรื่องที่ทะเลาะกับน้องเราอะ มาเป็นเคสในชั่วโมงจริยธรรม เพื่อเหมือนคอยค่อนแคะเราอะ
เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ เออ อืม Homeroom ครับ เออ จริยธรรม เออ ครับ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ? อา อา คือเหมือน เหมือนกับยกเหตุการณ์ ที่ ที่คุณครูท่านเนี้ย เขาจะมีเรื่องกับน้องของคุณ แล้วก็มันเป็นยกตัวอย่าง ในการแบบเหน็บแนมตัวคุณ อย่างงี้ เหรอครับ? โอ้โฮ! เออ
อืม ใช่ ใช่ แล้วในวันที่เขามีเรื่องกับน้อง น้องสาวเราอะค่ะ เราอะกำลังทำข้อสอบวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ไม่รู้อะ แล้วคือเราก็ตั้งใจทำข้อสอบของเราอยู่ดี ๆ อะนะคะ อา เออ คุณครูที่เป็นครูประจำชั้นท่านเนี้ยของเราอะ ก็เข้ามาว่าเราต่อหน้าในห้องสอบเลยว่าแบบ "ทำไมมีน้องแบบนี้ ทำไมน้องเธอถึง ทำ ทำแบบนี้นู่นนั่นนี่" ทั้งที่เราสอบอยู่ แล้วเราไม่ได้เป็นคนทำด้วยซ้ำ คือวิชานั้นอะ
ครับ อืม ๆ ๆ อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ โอ้โฮ! เออ อ มันก็ส่งผลต่อสมาธิของคุณด้วย ใช่ไหมครับ ตอนสอบ?
อา วิชานั้นเราแทบตกนะคะ <chuckles>
เออ เออ โอ้ เป็นเรื่องที่ เออ น่าเห็นใจ แล้วก็แบบ เออ มันสะเทือนใจเหมือนกันนะครับ ว่า จาก จากเดิมทีบุคคลท่าน ท่านเนี้ย คุณครูท่านเนี้ย ก ยัง ยังมันควรจะเป็นภาพจำที่ดี ๆ ถูกไหมครับ แต่ว่ากลับกลายเป็นภาพจำ ที่ตรงกันข้าม เออ แล้วอย่างเงี้ย อยาก อยากทราบเลยครับ ว่า ใน ม ใน ถ้า ถ้า ถ้าให้นึกถึงคุณครูท่านอื่นน่ะครับ ที่ยังจำได้คนที่จะรู้สึกดี ๆ ด้วยที่โผล่มาในหัวเลยตอนเนี้ย คือใครครับ?
อืม ใช่ อา ก็จะเป็นคุณครูที่เหมือนแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร คุณครูประจำชมรมแล้วกันค่ะ อา
อา ตอนนั้น เออ เหตุการณ์เป็นยังไงครับ คุณอยู่ชมรมอะไร?
ก็